Oye, y cuéntame cómo afectan las redes sociales a la dinámica familiar.
Oye, pues mira, empezaré diciendo, sí afecta mucho. Ya que las redes sociales, <chuckles> a mi criterio, pues te podrán unir con otras personas, pero al menos en mi casa ha sido un tema complejo, ¿sabes? Es un tema difícil. Es que lo que sucede es de que las redes sociales, mira, en mi caso, en mi hogar, pues yo soy como el que ve TikTok, ¿no? Como el que el que se la pasa viendo videos. Desde que era niño, yo miraba muchísimo YouTube, luego apareció Musical.ly, creo yo, y luego apareció TikTok. Entonces, fue como que yo paso viendo TikTok. Mi hermana es como la chica del Instagram, ¿sabes? Donde siempre está conectada. A diferencia de mi mamá, que siempre está en WhatsApp y mi papá está en Facebook, o sea, son redes sociales
Ujú. Okey. Ay, ¿por qué? Ujú. Okey. Ajá. Okey. Okey, cada uno tiene una red social favorita. <chuckles>
Sí, pero, ¿sabes qué?, que afecta la relación estando sentados en la mesa, ¿sabes?, o sea, es como que ya no hay comunicación, como que ya no hay tanta dinámica, como que no hay tanta convivencia. Entonces, a mi criterio, sí veo que afectan. O sea, sí es muy complejo, o sea, ad llega el punto donde, bueno, yo dejo el teléfono y digo, okey, no estamos hablando nada, ni nadie ni sabemos cómo nos fue en el día, ¿verdad? Entonces le digo a mi hermana como: "Mira, ya deja, ¿verdad?, de ver tu teléfono". Y mi mamá como: "Es cierto, tiene razón, ya". Y mi papá es el último que lo quita o a veces ni lo quita, ¿sabes? Entonces es como que tratamos de convivir, pero afecta tanto en esa comunicación que es lo que a mí más me llama la atención.
Claro. Claro. Ajá. ¡Ay!